ค่ะ คือตอนเนี้ยอะค่ะกับแฟนที่คบกันมานานน่ะ เริ่มมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเรื่องการมีลูกน่ะคะ คือส่วนตัวอยากมีลูกมากค่ะ แต่ว่าแฟนเขา ยังไม่พร้อม แล้วก็ไม่อยากมีอะค่ะ ทำให้ตอนเนี้ยเกิดความแบบตึงเครียด แล้วก็รู้สึกห่างเหินกันน่ะค่ะ พอจะมีคำแนะนำบ้างไหมคะ?่
อ๋อ ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ ต้องขอถามเพิ่มเติมก่อนนะคะว่า ที่คุณบอกว่ามีความเห็นไม่ตรงกันน่ะค่ะ อันนี้เขา คือตัว ด้วยตัวแฟนอะค่ะ เขาคิดเห็นยังไงคะ? เกี่ยวกับเรื่องการมีลูกในอนาคตเนี้ยค่ะ
ค่ะ คือแฟนเขามองว่าตอนเนี้ยอยู่กัน 2 คนก็ ก็สบายดีแล้ว เขาไม่อยากมีภาระ ไม่อยากมีค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเพิ่ม อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ด้วยความที่ ณ ตอนนี้สังคมเศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้อะนะคะ คือเขามองว่าถ้ามีลูกก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อะไรแบบนี้อะค่ะ เขาก็เลยมองว่าเขา เขาไม่อยากมีอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อันนี้ต้องถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นการคุยจริงจังครั้งล่าสุดน่ะค่ะ เป็นเมื่อไหร่อะคะ?
ค่ะ ก็ล่าสุดก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะ คือตอนเนี้ยพอ พอพูดเรื่องการมีลูกขึ้นมาเนี่ย ตอนนี้จะไม่ จะไม่ใช่แค่การคุยอะค่ะ เหมือนเริ่มจะมีอารมณ์ มี น้ำ เสียงก็กลายเป็นการเถียงกันมากกว่าอะค่ะ ตอนเนี้ยอะค่ะ มันก็เลยมีความตึงเครียด แล้วก็รู้สึกห่างมาเหมือนกันน่ะค่ะ
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ งั้น เอ่อ ถ้าจะ เอ่อ ต ตามที่ฟังนะคะ รบกวนแนะนำอย่างนี้นะคะ ลอง อาจจะถ้าช่วงนี้เครียดอยู่แล้วนะคะ เรื่องนี้ ใช่ไหมคะ? อาจจะลดการสื่อสารลงตอนนี้ก่อนนะคะ เพื่อลดความตึงเครียดอะค่ะ แล้วถ้าสมมุติว่า ใน อ่า ช่วงถัดไปเห็น เอ่อ มีอารมณ์ดี ๆ แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอะค่ะ เพื่อที่เราจะไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้นะคะ แล้วก็จะได้ไม่รู้สึกว่า ความเครียด มีความเครียดสะสมในการคุยเรื่องนี้แบบซ้ำ ๆ แบบนี้อะค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ คือส่วนตัวอะค่ะ มองว่า คือ คือเราเองอะนะคะ อยาก อยากมีลูก เพราะคิดว่าแบบ เอ่อ อยากมีครอบครัวที่อบอุ่น อะไรแบบนี้อะค่ะ ซึ่งแบบฝันไว้ตั้งแต่เด็ก ๆ เลยค่ะ ว่า แบบอยากมีครอบครัว อยากมีลูก แต่พอเขาพูดว่าแบบไม่อยากมีลูกขึ้นมา อย่างเงี้ยค่ะ เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบ เฮ้ย! เรามองอนาคตไม่เหมือนกัน แล้วเราจะไปด้วยกันได้เหรอ? ค่ะ ก็เลยเริ่มแบบคิดทบทวน แบบ เอ๊ะ จะยังไงต่อไปดี ค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ โอเคค่ะ ค่ะ แล้วอันนี้เคยถามเขา ไหมคะว่า คือเขามีเรื่องไหนที่เขาติดอยู่ หรือว่าเรื่องไหนที่เขาแบบกังวลมากที่สุดอะค่ะ ถ้าเราจะมีลูกด้วยกันน่ะค่ะ?
ก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบแหละค่ะ เพราะว่าการมีลูกคนหนึ่งคนเนี่ย ก็มีภาระค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ที่ต้องเลี้ยงดูเด็กอีกหนึ่งคน อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็กลัวว่า คือตัวเขาเองอะ ไหน ตัวเขา เอง ยังดูแลได้ไม่ค่อยดีเลย ด แล้วตอนนี้ก็คือมีเราด้วย แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งมีลูกขึ้นมาอีก เขาก็ยิ่ง กลัวที่จะต้องมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นน่ะค่ะ
ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ ค่ะ งั้นถ้ากังแบบนี้แล้วรู้สึกว่า ต่างคนก็ต่างเครียดนะคะ เห็นใจเลยนะคะว่า อาจจะเป็นการคุยที่ไม่เข้าใจกันทั้งคู่นะคะ คือด้วยความที่อาจจะอีกคนหนึ่งมองเรื่องหนึ่ง แล้วก็อีกคนหนึ่งก็อยากมีลูกมาก ๆ แบบตัวคุณ อย่างเงี้ยค่ะ อ่า ลองแบบนี้ไหมคะ? เราอาจจะมีการเป็นข้อตกลง เป็นการข้อตกลงชั่วคราวกันน่ะค่ะว่า ถ้าเกิดช่วงนี้นะคะ เราไม่พูดถึงเรื่องนี้ก่อนน่ะค่ะ แต่ว่าเรื่องนี้อะค่ะ อาจจะมีการคุยกันในอนาคตอีกครั้งหนึ่งแบบนี้อะค่ะ แล้วคุณอาจจะพูดถึงข้อดี อาจจะทำลิสต์นะคะ ถึงข้อดีที่คุณน่ะค่ะอยากมีลูกอะค่ะว่า ทำไมเหตุผลน่ะค่ะถึงอยากมีแบบนี้อะค่ะ แล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้อะค่ะ แต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นข้อตกลงชั่วคราวก่อนนะคะว่า งั้นเดี๋ยวเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันก่อนนะคะ เมื่อคุณพร้อม ไรเงี้ยค่ะ ให้คุณบอกฉัน ไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เราจะได้คุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแบบนี้อะค่ะ แต่ว่าลดความตึงเครียดตอนนี้ โดยการที่เราอาจจะเป็นแบบ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ
คือไม่คุยกันก่อนแบบนี้อะค่ะ เรื่องนี้นะคะ
ค่ะ อืม เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะ ถ้าอย่างงั้นตอนนี้ก็ เอ่อ เว้นวรรพักเรื่องนี้ไว้ก่อน ใช่ไหมคะ? แล้วก็บอกเขาว่า ถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่ ก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกัน แล้วก็มาหาหนทางต่อไปว่าจะเอายังไงดี ถึงแม้ว่า เป้าหมายเราอาจจะไม่ตรงกันแล้ว หรือว่า
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ แย่ง
อาจจะมีการปรับเปลี่ยน หรือประนีประนอมอะไรได้ไหม ยังอยากมีกันและกันอยู่ในชีวิตไหม อะไรแบบ ใช่ไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ก็คือหาตรงกลางอะค่ะ ระหว่างของคุณนะคะ กับของแฟนนะคะ ลองดูว่า ความตรงกลางของเราอะค่ะ คือเรื่องไหน แบบนี้อะค่ะ ถ้าสมมติว่า เขาพร้อมแล้วให้เขาส่งแบบ ให้เขาส่งสัญญาณบอกเราอะค่ะ เราจะได้ อ่า คน เราจะได้ไปคุย อะไรเงี้ยค่ะ หรืออีกวิธีหนึ่งที่อยากแนะนำนะคะ แนะนำให้หาคนกลางก็ได้ค่ะ ที่เป็นคนกลางที่ทั้งคุณแล้วก็แฟนนะคะไว้ใจ แล้วก็สามารถคุยกันได้ อย่างเช่น อาจจะเป็นพ่อแม่ของคุณ หรือว่าพ่อแม่ของแฟน หรือว่าถ้ามีพี่น้องที่อายุแบบใกล้ ๆ กัน แบบนี้นะคะ ก็อาจจะให้เขาเป็นคนกลางที่เป็นคนรับฟังก็ได้ค่ะ เพราะว่าถ้าเราคุยกันแล้วเรามีการทะเลาะกันเกิดขึ้นอีก แบบนี้อะค่ะ มันก็อาจจะกระทบกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะ ซึ่งเราก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแบบนี้อะค่ะ เราก็อาจจะหาคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยได้แบบนี้นะคะ เผื่อว่าการคุยกันน่ะค่ะ มันจะได้มีความเบาลง แบบนี้อะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ จริงค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ อืม อืม อันนี้เป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะ ถ้าอย่างงั้นถ้าเกิดว่า มีคนกลางมาช่วยคุยก็น่าจะ ดีมากยิ่งขึ้น เพราะว่าไม่อย่างงั้นอะต่างฝ่ายก็เริ่มที่จะมีอารมณ์ มีอารมณ์เหนือเหตุผลแล้ว ณ ตอนนี้อะค่ะ อืม ถ้ามีคนกลางน่าจะช่วยได้เยอะมากทีเดียวค่ะ อืม
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ เพราะว่าการมีคนกลางนะคะ การสื่อสารของเราอะค่ะ จะทำให้มีความ คืออ่อน อ่อนโล๊ะ แบบเบาลงแบบนี้อะค่ะ แล้วก็เขาจะ ใช่ค่ะ เขาจะเป็นคนกลางที่เขาจะฟังทั้ง 2 ด้านโดยที่เขาจะไม่ตัดสินน่ะค่ะ อย่างเราจะเลือกคนที่อาจจะรับฟังทั้งคู่แบบเนี้ยค่ะก่อน อย่างเงี้ยค่ะ โดยที่ไม่ตัดสิน อย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ แล้ว เขาจะได้ฟังว่าเหตุผลของคุณคืออะไร แล้วเรามีตรงกลางตรงนี้ได้ไหม? หรือถ้าเกิดสมมุติว่า ในอนาคต ถ้าเรารออีกสัก 2-3 ปีดีไหม? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราค่อยมี ถ้าตอนนี้คุณคิดว่า ยังไม่พร้อมแบบนี้อะค่ะ เพราะว่าใน ใน ใน อ่า ระยะเวลาอะค่ะ อาจจะเป็นตัว มากำหนดหรือว่ามาทลายกำแพง ที่เขาไม่อยากมีลูกก็ได้นะคะ ในอาจจะอีก 2 ปีข้างหน้าหรือว่า 2 ปีข้างหน้าแบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ เรา เราใช่ไหมคะ? ค่ะ อืม อืม อันนี้ดีมากค่ะ อืม อันนี้ดีมาก ๆ เลยค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อันนี้เป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะ เพราะว่าอาจจะไม่จำเป็นต้อง มี ณ ตอนนี้เลยก็ได้ ถ้าเกิดว่ารออีกสัก 2-3 ปีก็อาจจะเป็นทางออกที่ดี ถือว่าเป็นการประนีประนอม แล้วก็หาจุดตรงกลางร่วมกัน อือ อันนี้คือคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ สมมุติว่า ถ้าอาจารย์ของคุณนะคะ อาจจะติดปัญหาเรื่องมีค่าใช้จ่ายเยอะ หรือว่าค่าใช้จ่ายสูงนะคะ เราอาจจะมีการทำแผนน่ะค่ะ วางแผนนะคะเป็นแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง แล้วก็แผนระยะยาวในเรื่องด้านการเงินนะคะ สมมุติว่า เรารู้แล้วว่า ค่าใช้จ่ายนะคะของการมีลูก อย่างเช่น อาจจะมีเรื่องการค่าคลอด ใช่ไหมคะ? ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าใช้จ่ายรายวัน หรืออะไรก็แล้วแต่อะค่ะ เราสามารถมาวางแผน หรือว่าวางงบประมาณก่อนได้อะค่ะ แล้วเราก็ช่วยกันเก็บเงินแบบนี้นะคะ วางแผนเรื่องการเงินโดยการที่เราเก็บออมเพิ่มขึ้นน่ะค่ะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของการที่เราจะเอามาใช้ในการเลี้ยงดูลูกแบบนี้นะคะ มันก็อาจจะทำให้เรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะ ดูเบาลง แล้วก็อาจจะทำให้มองเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่า เรามีค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้ว เราจะได้ไม่เครียดกับเรื่องอื่นที่เป็นค่าใช้จ่ายของรายเดือนแบบนี้อะค่ะ ที่เราต้องใช้ในทุก ๆ เดือนน่ะค่ะ
ค่ะ ค่ะ อืม วางแผนก่อน ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ยังงี้เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะ นึกไม่ถึงตรงนี้เลยค่ะ เพราะว่ามัวแต่เถียงกัน เถียงไปเถียงมา มัวแต่ใช้อารมณ์อะค่ะ เลยนึกไม่ถึงเลยว่า ความจริงแล้วอะ ถ้าเกิดว่าเราติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย เราก็วางแผนก่อนก็ได้นี่นา เราก็ค่อย ๆ เก็บหอมรอมริบไป เราไม่จำเป็นต้องรีบมีลูกภายในเดือนนี้ เดือนหน้าเลย เราอาจจะต้องใช้เวลาสัก สักหน่อยในการที่จะวางแผนค่าใช้จ่ายเก็บหอมรอมริบ และพอที่เราพร้อมจริง ๆ เราก็ค่อยมีในอีก 2-3 ปีข้างหน้าก็ได้นี่นา อืม อันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ
คิดว่า พอจะโอเคไหมคะ? ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็เพราะว่าบางคู่ ใช่ไหมคะ เราอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่มั่นคง หรือว่าจิตใจยังรู้สึกว่า เรายังขาดบางเรื่องอยู่ หรือเรื่องไหนเป็น ก็แล้วแต่นะคะ ลองเอาเรื่องนั้นน่ะค่ะ มาตั้ง มาตั้งเป้าเป็นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวแบบที่ ที่แนะนำไปก็ได้นะคะ แล้วก็มันจะทำให้เราอะมองเห็นภาพอะค่ะ แล้วก็ลอง คือเราจะได้ ควบคุมได้อะค่ะว่า โอเค ถ้าปัญหานี้ยังมีอยู่ อย่างเงี้ยค่ะ ในระยะนี้เราก็ยังไม่ควรมีก่อน หรือว่าเราก็ควรเว้นออกไปอีกสักหน่อยแบบนี้อะค่ะ แล้วก็มันจะทำให้ทุก ทั้ง 2 ฝ่ายนะคะ คลายความกังวลลง คุณก็อาจจะยังมีเป้าหมายในการมีลูกต่อไปแบบนี้อะค่ะ แล้ว เอ่อ ส่วนแฟนก็ยังคงมองภาพว่าโอเค แล้วก็มีตรงส่วนนี้นะคะ เข้ามาวางแผนแบบนี้อะค่ะ ก็จะทำให้ความสำคัญ
ค่ะ อืม ค่ะ ได้ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวถ้าอย่างงั้นน่ะ เดี๋ยวจะเริ่มจากหาคนกลางมา เอ่อ พูดคุยหาประ หาจุดตรงกลาง แล้วก็ประนีประนอมกับแฟนก่อน แล้วก็มีการวางแผนเรื่องค่าใช้จ่าย แล้วก็มาคิดกันว่า ในอีก 2-3 ปีจะเป็นยังไง? เพื่อที่จะหาจุดตรงกลางระหว่างเรา 2 คน วันนี้นี่ได้คำแนะนำดี ๆ หลายอย่าง ทำให้มองเห็นแสงสว่างในความสัมพันธ์ สว่างมากยิ่งขึ้นค่ะ ตอนแรกนี่ อ่า เครียดมากเลยค่ะ รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้รับคำแนะนำดี ๆ ในวันนี้
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ ด้วยความยินดีเลยนะคะ ก็ ก็คือความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ ก็อาจจะ เรามาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ เพื่อสร้างความแน่นแฟ้นนะคะ ของคู่ต่อไปแบบนี้นะคะ เราจะได้มีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวนะคะ แล้วก็การมีลูกก็จะ ไม่ไกลอะค่ะ ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะ
ค่ะ ค่ะ อืม ดีมากเลยค่ะ เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวจะนำไปปรับใช้นะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะสำหรับคำแนะนำดี ๆ ต่าง ๆ ที่เสนอแนะมา
ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีนะคะ หวังว่าจะได้ประโยชน์ แล้วก็ครั้งหน้ามาคุยกันใหม่นะคะ
ได้เลยค่ะ ได้ประโยชน์มากแน่นอนค่ะ ค่ะ ต้องขอบขอบคุณอีกครั้งนะคะวันนี้ มาก ๆ ค่ะ ค่ะ
ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ ค่ะ สวัส ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ